Allora, ho un problema recente e molto stretto, perché ci stiamo avvicinando al Natale, ed è sempre un momento un po' un po' difficile per me, in un certo senso. Ela ti spiego: io <tsk> sto insieme alla mia compagna da quasi 12 anni ormai, e ogni anno, ehm, siamo sempre davanti allo stesso bivio, ehm, in cui, mhmm, i il punto è con chi vuoi passare Natale. Allora, ehm, il Natale ehm è stato tradiz tradizionalmente, da quando sono nato, lo passavo con mio padre e la la sua famiglia, tendenzialmente era tutta la mia famiglia, e poi c'è stata la separazione dei miei, e quindi mi sono rimasto con mio padre da s a fare il Natale, perché spesso i miei zii erano lì e via discorrendo
Mh-mh. Mh-mh.
ehm, man mano che il tempo passava ho perso i nonni, ho perso qualche zio e quindi siamo sempre in meno. Ehm, la tradizione un po' vive, è rimasta viva, ehm, solo che adesso diciamo che i soggetti sono molti meno, e s si tratta di mio papà, sua sua compagna, mio fratello e i miei nipotini.
Mh-mh.
E questo <tsk> ehm, <sighs> 'sta tradizione che mi sta un po' stretto ultimamente, perché comunque sia anche la mia ragazza festeggia il Natale con i suoi, e ogni anno, ehm, io ricevo un invito da parte sua di andare a festeggiarlo con loro. E la cosa mi fa piacere mi farebbe piacere, anche solo per cambiare un po'; e quest'anno, ehm, dalla dalla loro parte si tratta anche di un invito di altre persone de loro famiglia, in cui io vado molto d'accordo. E quindi sono un po' in dubbio se spezzare questa <sighs> tradizione di famiglia che va avanti da quando sono nato, o o continuare a perseverarla un po' sacrificando il mio desiderio.
Mh. Mh-mh. Mh-mh, allora guarda, intanto ti dico che capisco benissimo il dubbio, eh eh, comunque il fatto che sei un attimo tra 2 fuochi, quindi, da una parte c'è la novità e il bisogno anche di cambiare, dall'altra invece c'è la tradizione di famiglia che da sempre è stata così. Quindi, mhmm, comprendo benissimo, insomma, come tu ti possa sentire in questo momento. Volevo farti 2 domande per capire meglio, ehm, la situazione in cui sei se per te va bene.
Certo, certo, chiedi pure.
Allora, volevo capire fino ad oggi, quindi, mi dici mi racconti il fatto che, ehm, tu e la tua compagna siete comunque una coppia da 12 anni, quindi da tantissimo tempo, in questi 12 anni, è sempre stata la tua compagna a sacrifica oddio, non voglio dire sacrificarsi, ma insomma, a trovare appunto il compromesso, e venire da tuo padre, oppure c'è stato magari anche qualche Natale in cui avete fatto qualcos'altro?
Ah, in realtà nessuno dei 2 ha mai fatto di fatti il Natale insieme all'altro. Perché, lei neanche lei ha mai lasciato il suo nido, diciamo che noi a Natale ci vediamo quando abbiamo fatto tutto il giro parentato di entrambi. Noi ci vediamo alle 10 di sera a Natale. Quindi difatti, non abbiamo mai vissuto il Natale insieme come si deve.
Ah, okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Ho capito, e quindi significa comunque anche il fatto, quindi, questo tuo desiderio, ehm, può essere anche dettato dal fatto di un attimo, uhm, focalizzarti al futuro, e anche alla famiglia che tu e la tua compagna, ehm, siete, alla fin fine andrete anche a creare insomma, poi, ehm, immagino. Allora, volevo anche chiederti, quanto per te è fondamentale alla fin fine, ehm, comunque questa tradizione che andrai quanto è stata fondamentale, o comunque come vivi il fatto di poterla lasciare alle spalle, perché comunque nella tua voce sento che, hai voglia di cambiare, quindi vorresti un cambiamento, quindi il quello che ti trattiene, è soltanto il fatto che pensi magari di, potenzialmente, poter ferire tuo padre, tuo fratello o, mhmm, c'è altro?
Esatto, sì. Allora, io ci ci tengo tanto o quantomeno ci tenevo molto di più, ehm, una volta quando mio nonno era ancora era ancora vivo, <tsk> ehm, aveva tutto un altro significato il Natale. Da quando è morto, ho percepito cose s com quasi come se la festa avesse un po' perso senso, cioè non non la vedo troppo diversa da un pranzo in di famiglia, non con dei regali alla fine, quindi la vivo in realtà in maniera molto poco natalizia, ecco, in un certo senso. Ehm, sì, quello che mi ferma di per sé, è di spezzare un un circolo, un cerchio che va va avanti da da sempre, e deludere mio padre mhmm, sì e in abbastanza forte, ma anche tra virgolette "lasciare soli" i miei nipoti perché alla fine adesso loro sono un collante m molto importante, ehm, che hanno un po' sostituito mio nonno. Ehm, un po' mi dispiace, mhmm, perché non vorrei che la mia non presenza, avesse lo stesso effetto che ha avuta quella della mancanza di mio nonno.
Mh-mh. Mh-mh. Mh, mh, mh. Okay. Okay, e senti, l'ultima domanda che ti volevo fare: mhmm, c'è della pressione da parte di tuo padre, oppure, comunque, diciamo che la prenderebbe abbastanza bene? Perché mi parli di delusione, però non capisco se, sarebbe una delusione, mhmm, il fatto che tu, ehm, insomma, mhmm, mhmm, ti potess ti possa staccare, oppure il fatto magari di avere una festa un po' più spoglia?
Allora, n lui non mi ha realmente mai fatto pressioni, ehm, mhmm, diciamo che, quando ogni anno mi dice: "Natale lo facciamo a casa x o a casa y" quasi come se mi comprendesse nel pacchetto, alla fine, mhmm, l'abitudine è mia, ma è anche sua, e ogni anno mi chie di invitare la mia la mia compagna come di consueto, e ogni anno dico di no, che noi non può. Ehm, <tsk> non lo so in realtà come lo prenderebbe, cioè difatti non ne abbiam mai parlato, perché mi pongo il problema un po' tutti gli anni ma quest'anno un po' di più proprio, perché anche come tu hai accennato, voglio costruire famiglia con lei, e quindi ipoteticamente ho pensato: ma quando avremo un figlio, come facciamo? Non è che posso spezzare in 2 il bambino e andà da 1 parte e dall'altra; e quindi, ehm, diciamo che mi sto un po' prendendo avanti in un certo senso con una valutazione anche, ehm, non ne ho mai parlato, questo è vero.
Mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Guarda, ehm, alla luce di quello che mi racconti adesso, il consiglio che io mi sentirei di darti così a bruciapelo, è magari di fare 2 parole con tuo papà. Quindi, magari vedi un attimo, testa un attimo il terreno e vedi qual è anche la sua reale idea, no, che cosa lui pensa veramente, perché, potrebbe in effetti stupirti, perché comunque il fatto che mi racconti, che tu e la tua compagna siete insieme da così tanto tempo, non avete mai fatto un Natale insieme, c'è sempre stato un attimo questo mhmm, siete stati entrambi, diciamo, trattenuti in un da un certo punto di vista, dalla famiglia di origine, ma adesso guardando al futuro, anche voi volete, comunque, stabilire delle nuove tradizioni, anche come nucleo familiare, io penso che tuo padre, ehm, possa vederla benissimo in maniera positiva, e accettare anche una tua eventuale assenza, no, ehm, a questo pranzo di Natale. Un'altra cosa che stavo pensando, non mi non so quanti nipoti tu abbia, comunque mi parli di bambini, quindi immagino 2 o più, ehm, ecco, stavo pensando, ehm, eventualmente siccome sono poche persone, mhmm, è una cosa fattibile invitarli, magari, al pranzo al quale sei stato invitato tu, ehm, con la famiglia della tua compagna, oppure è una cosa non fattibile?
Mh-mh. Mh, un paio sì. Ehm, d diciamo che non ho mai unito le le 2 famiglie, cioè, sì, sappiamo entrambi i miei sanno come sono fatti i suoi e viceversa, ehm, ma non c'è mai stato il legame un un po' perché a me di per sé, non mi interessa che esista più di tanto, cioè diciamo che sono molto, ehm, <sighs> centrico su me stesso quando si parla del rapporto con me e la mia ragazza, cioè c'entro io, c'entra lei e tutto il resto va un po' da sé. Se succede bene, se no non è che ho alcun st'interesse a a fonder niente quindi, mhmm, non dico sia infattibile, ma mi suonerebbe un po' innaturale quasi, quindi un po' fuori degli schemi. Però mio padre è l'unica, ehm, sicuramente, ehm, però c'ho in mente quella volta che, per stessa ragione i che in cui sono adesso, ehm, mio fratello magari non c'è stato, proprio perché quando stava insieme con la sua compagna, ehm, ha fatto il Natale da un'altra parte. Ehm, diciamo che quel Natale, l'ho subito ancora di più come, mhmm, molto noioso e molto poco interessante, ehm, quindi è forse anche questo, ora che ci penso, è un altro tassello che mi sta un po' pesando sulle spalle.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Boh guarda, ehm, io penso che comunque dalla conversazione che poi avrai con tuo padre, ehm, probabilmente otterrai delle risposte, no, quindi, mhmm, quello, mhmm, è una cosa assolutamente da fare, che ti consiglierei di fare anche al più presto, perché comunque Natale è alle porte. Ehm, e poi comunque, diciamo che il mio consiglio sarebbe anche quello di ehm, visto che mi sembra, insomma, che tu abbia già deciso, no, quello che vuoi fare e quello che insomma vorresti fare, ehm, nel caso in cui, possano esserci, magari sai, dei malumori o cose del genere, puoi benissimo stabilire comunque dei confini, e dire chiaro e tondo a tuo padre quello che, insomma, hai fatto capire a me: che vuoi stabilire delle nuove tradizioni, anche con il tuo nuovo nucleo familiare, e che non hai vissuto bene i Natali nei quali, ehm, sono mancate delle persone, e che invece vorresti insomma essere parte di un Natale un po' più tradizionale, un pranzo un po' più grande, con più persone, ehm, magari anche più spirito natalizio, no, non so se mi sbaglio, magari ho, mhmm, non so se ho interpretato quello che mi racconti
Eh, beh ce Mh-mh. No, no, ehm, hai hai centrato il punto. Ehm, sicuramente fargli ehm, farlo renderlo partecipe dei miei pensieri, dei miei problemi è la è la scelta giusta, è la scelta ehm, giusta, anche perché la più difficile, di di fatti in cui devo andare incontro, e il fatto che tu me lo dica, dai ragione ai miei dubbi, e anche un po' alle mie paure, perché alla fine dei conti, senza il dialogo si fa un po' fatica andare da nessuna parte. Eh, se gli dicessi che vado dall'altra parte, senza dire niente, potrebbe suonare effettivamente molto peggio che dirgli tutta tutta la verità co come sta, quindi tem temo e credo che tu abbia colpito il punto, se devo devo investire adesso per non ritrovarmi comunque nello stessa melma gli anni a successivi alla fine.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Beh guarda, tienimi aggiornata, mhmm, perché voglio sapere come va, ma sono sicura che insomma, alla fin fine, parlandoci tuo padre sarà anche più comprensivo di quello che ti aspetti.
Guarda, spero tanto tu abbia ragione, mi hai aiutato tanto. Grazie per esserti sorbita un po' il mio sfogo, e se avrò altro da dirti, verrò subito da te. Grazie, sai. Ciao.
Figurati e quando vuoi sono a disposizione.